Ừm, mình hiểu rồi. Vậy thì có phải là cái lịch trình mày cái lịch trình ngủ này thì bạn cũng đã giữ cố định mấy chút, ơ, từ cái thời gian làm việc tới giờ, đúng hông?
Ờ, nó cũng cố định đó bạn. Mình cũng cố gắng là duy trì cái việc đấy nó cố định, trừ khi mà có cái việc gì đó phát sinh mà mình cần phải đi làm trong ban ngày ấy. Ví dụ như là tuần vừa rồi thì mình phải đi làm cái hồ sơ sức khỏe điện tử cho con á. Thế thành ra là buổi ban đêm mình làm nhưng mà ban ngày mình vẫn phải đi ra Ủy ban nhân dân phường ấy, thế là nó cũng mất thời gian ban ngày nữa. Nhưng mà cũng có một cái vấn đề nữa đó là 2 ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật thì mình lại quay về sinh hoạt giống như là cái lịch sinh hoạt bình thường là mình sẽ ngủ ban đêm và ngủ vào vào à, và mình sẽ ngủ ban đêm và ban ngày mình sẽ đi chơi cùng với con và và chồng. Thì đấy, thế là thành ra là cái cái sự cập gọi là, cái gì nhỉ, cơ thể mình nó không thích nghi được ấy, nên là, kiểu như là, nó cứ cứ thay đổi, thay đổi luân phiên. Nhưng mà mình mà không làm như vậy thì cũng không được, tại vì nếu mà cuối tuần á, mình ngủ ở ban ngày thì làm thời gian đâu mà đi chơi với con, đúng không? Nên là, kiểu, mình bị khó nghĩ lắm luôn ấy.
Ôi, mệt mỏi nha. Mình hiểu. Chính xác luôn. Ừm, mình hiểu cái cảm giác khó chịu của bạn nha. Khi mà đó không phải là một giờ ngủ cố định nữa mà bạn phải thay đổi vào ngày cuối tuần nữa nà, thì đồng hồ sinh học của bạn nó sẽ bị rối loạn luôn rồi. Vậy thì hiện tại á, là bạn, ừm, ừm, đang ở cái lúc mà buổi sáng thức dậy đó, thì lúc đó chồng bạn còn ở nhà hông, hay là chồng bạn đã đi làm rồi?
Ờ. Chính xác, chính xác.